Ah, sa akin naman, ah, ngayon, ah, dahil nga, ah, madalas akong nasa bahay lang, yung mata kagaya ng sa iyo, matapos yung mga simple tasks, mga ano, gawaing bahay, ang sarap sa pakiramdam, eh, 'no? Tapos yung yung, kumbaga dahil may mga alaga akong hayop ganyan, yung malaro ko sila saglit, ganyan. Nakakatuwa na, kasi nabibigyan mo kahit papaano na kahit ang dami mong nagagawa kapag nasa bahay ka, ginagawa sa bahay ka, ano, nagkakaroon ako ng oras para sa kanila. Kasi yung iba ang iniisip kapag nasa bahay ka lang, wala kang masyadong ginagawa eh, hindi nila alam na ha halos lahat ikaw ang gumagawa at ang bilis ng takbo oras, hindi ba? Kaya, yung mga maliliit na bagay na yun, nakakatuwa, nakakapagbigay siya ng saya sa akin na parang, "Ah, salamat tapos ko na 'to." Ganun.
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, tama. Mm. Mm. Mm. Oo. Nabanggit mo nga yung alaga mo 'no. Ako wala akong alaga 'no, pero halimbawa maglalakad-lakad ako sa labas, makakita ako ng mga pusa, hindi ko alam, pero natutuwa talaga ako, na-ku-cute-an ako sa kanila. So simpleng bagay yun, pero iba yung, parang stress ka, pero nung paglabas mo kahit papaano nagbago yung mood mo, ayun.
Oo. oo. Oo. Nakakatuwa ano? Paa ano ang pinaka simpleng bagay na nangyari sa iyo kamakailan? Na na smile na napa-smile ka kaagad?
Mm. Mm. <clicks tongue> Ayun. Kani-kanina lang yun. Kasi yung kapatid ko, nag ano siya, nag volunteer siya na siya daw magluluto ng breakfast niya. Which is yung ano lang talaga yun pritong itlog. Na natutuwa na ako 'no? Kasi siyempre meron na siyang ano, interest na tumulong sa gawaing bahay, at saka matutong magluto.
Mm. Oo. May mm, may pagkukusang loob ano?
Mm.
Nakakatuwa naman yun. Sa akin naman ang mga simpleng bagay na nangyari sa akin kamakailan ay yung yung kapag naglalaro, kasi kapag naglalaro yung mga pusa namin, ano nakakatuwa. Kumbaga nakakatuwang panoorin. Parang kumbaga, parang sa init ng panahon, parang pagod na pagod ka sa sim kahit simpleng gawaing bahay lang napagod ka. Pero siyempre after nun ng lahat ng yun pahinga ka, ang sarap sa pakiramdam, tapos yung makita mo silang naglalaro sila, simpleng bagay lang yun, pero nakakatuwa. Kasi parang ang cute-cute, eh, 'no? Tapos, eh, sa kasalukuyan kasi, meron kaming pusang bagong panganak siya, may 3 siyang kuting, ayun, may mga, may dalawa kaming pusa na laging pumupunta sa kwarto para silipin yung mga kuting, tapos binabantayan nila, nilalaro nila, nakakatuwa kasi hindi mo tinuruan. Nagkukusang loob sila. Nakakatuwa.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo.